อ๋อ ครับ
คือแม้แต่ห้องผมอะเป็นห้องแบบว่า ห้องทำงานที่แบบว่า ก็ห้องปิดตายนะ ก็มีประตู 2 บานก็ปิดหมด หน้าต่างก็ปิดหมด แต่ว่าก็ยังมียุงเข้ามา ผมก็งงมากเลยว่า เอ๊ แล้วยุงมันมาจากไหน? แล้วยังรวมถึงห้องครัว อย่างเงี้ย คือในส่วน ที่ เอ่อ มันเป็นมุ้งลวดเนาะ ก็ปิดสนิทหมดนะ ไม่ได้มีอะไร เอ่อ ในส่วนของฝ้าในห้องครัวเนี่ยก็ ฝ้ามันก็ไม่ ได้ ยุงก็ไม่ได้ม่า น่าจะมาจากตรงนั้น ตอนแรกก็สงสัยว่า ยุงมัน เอ่อ มาจากท่อในห้องน้ำหรือเปล่า? เพราะว่ามีบริเวณห้อง น้ำ ติดกับห้องครัว เอ่อ ซึ่งก็ เมื่อคืนเนี่ยปิดห้องน้ำทั้งคืนเลย แล้วก็ เอ่อ เอา เอามุ้งลวดเนี่ยมากันเสริมด้วย
อือฮึ อืม ครับ อือฮึ ฮึ อา ครับ อือฮึ อืม อันนี้อาศัย อาศัยอยู่ในบ้านกี่คนน่ะครับ? อ่า สอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ อา
ครับ คือก่อนหน้าเนี้ย บ้านหลังเนี้ยอยู่กันหลายคน อยู่กันหลายคนมากเลย แต่ว่า เอ่อ พอ เรียกว่า 1-2 ปีที่ผ่านมาเนาะ คือพอผมไม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้ เพราะว่าผมไปอยู่บ้านภรรยา เอ่อ ญาติผู้ใหญ่ท่านอื่น ๆ เนี่ยเขาก็กระจายกันไปอยู่บ้านตัวเอง
ครับ ครับ
แต่ว่าทีนี้เนี่ย คือเนื่องจากบ้านมันก็มีอายุพอสมควรน่ะครับ ตั้งแต่ผม เอ่อ เด็ก ๆ เลย แล้วก็ เอ่อ ป่าว มีการอยู่กับหลายคน แล้วก็ต่อเติมหลายจุด อะไรอย่างเงี้ย คือทีนี้เนี่ย เรื่องการซ่อมแซม หรือว่า เอ่อ การไล่ปิดจุดบอดต่าง ๆ เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่า มันซับซ้อนขึ้นเยอะเลยครับ เพราะว่า เอ่อ อย่างต่อเติมเนี่ย ต่อเติมหลายจุด มันก็เลยทำให้มีจุดรั่วหลาย ๆ จุดระหว่างรอยต่อ
อื้อฮือ ครับ อือ อือ อือ ครับ อืม อ้อ อะฮะ
อะไรแบบเนี้ยครับ แล้วก็รวมถึง แต่หลัก ๆ ปัญหาใหญ่เนี่ย คือเรื่องยุงเนี่ยคุณ ผมแบบว่าไม่ รู้ อยู่ยังไง เพราะว่าอย่างบริเวณใน คือมันเป็นบ้านเดี่ยวอะครับ แล้วก็รอบ ๆ บ้านเนี่ยมันก็จะมี เอ่อ มีโซนที่แบบปลูกต้นไม้เล็ก ๆ ใช่ไหม ก็พยายามเทกระถางเทอะไรให้หมดแล้วนะ ให้ไม่มีน้ำขัง แต่ว่า
ครับ อันนี้ อันนี้บ้าน บ้าน มีบริเวณบ้านเยอะไหมครับ? เป็นแบบว่าบ้านเดี่ยว กี่ชั้นนะครับ? ชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น หรือยังไงครับ?
เอ่อ บ้านเดี่ยว 2 ชั้นครับ
อืม ครับ แล้ว แล้ว แล้ว ที่
เอ่อ บ้านเดี่ยว 2 ชั้นก็จอดรถได้ประมาณ รถยนต์ ได้ประมาณ 2 คัน
อา ครับ อืม มีพื้นที่รอบ ๆ ด้วยใช่ไหมครับ? มีต้นไม้ไหมครับ?
อา ๆ ประมาณนั้นแหละ ใช่ มีต้นไม้ด้วย แล้วก็มีพื้นที่รอบ ๆ ด้วย อย่างหน้าบ้านนะคุณ หน้าบ้านผมปลูกไอ้นี่เลยนะ เป็น เอ่อ สนไล่ยุง
ครับ อ๋อ! ครับ อือฮึ อือฮึ อือ
อา แต่ว่าหน้าบ้านก็คือ หน้าบ้านเหมือนจะไม่มียุงเลย แต่เหมือนยุงมันจะมาในตัวบ้าน หรือหลังบ้านเสียหมด ไรเงี้ย
อื้อฮือ ครับ คืออย่างงี้ คืออย่างงี้แล้ว แล้วในแบบว่า ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ย มีคลองมีอะไรไหมครับ? ณ แถวนั้นเนี่ยครับ หรือว่ามีแหล่งน้ำอะไรไหมครับ?
<chuckles> ก็เลยแบบ เอ่อ ถ้าคลอง จริง ๆ มันก็ไม่ได้ ไม่มีนะคุณ ไม่มีคลอง เออ จะมีแบบว่าใกล้หน่อยก็จะมีนา มีนาที่แบบว่า เหมือนคนเขาทำมานานแล้ว เขาไม่ยอมขายนา แต่นาตรงนั้นผมว่า มันก็ไม่น่าจะมียุง เพราะว่ามันก็อยู่ถัดไปก็หลายร้อยเมตรอยู่ กว่าจะมาถึงบ้านผมก็ เอ่อ ผ่าน ผ่าน สองสาม หมู่บ้านน่ะครับ มันก็น่าจะมาไม่ถึงบ้านผม
อือ อือฮึ อืม ครับ